なんか、いまあ、世の中女性36億人いるから、もっといい人出会えるよみたいな。
はいはいはい。
なんかその、すごいそういうポジティブなことを言う人が多かったり、あと僕個人のちょっと考え方とかなんですけど、なんか振られてしまった時はなんかその人がまたあの、振ってごめんって言えるくらい自分がもっとでかくなったりし、その成長とか何かしらでその、なんかいいにんその人間的に経済的にも社会的にもこう成長すると、多分また別のフェーズの女性をこう、いいなって思うようになったりするんじゃないかなっていうのをまあ、勝手ながらその、まあ、希望ですけども持っていて
うん。 はい。 ああああああ。 うん。 ああ、はいはい、はい、はい。 あああああ。 はいはいはい。
ま、そん時にこう振ったのを後悔するよみたい、くらいなくらいが自分に頑張ろうみたいな、あの、全然、なかなか努力はあるんですけど、みたりは、考えてました。
はい。 ああ。 はいはいはい。 ええ、あ、なんかいいですね、なんかあんまどうなんですかね。あんまなんか、失恋とかそんなそんな引きずらないタイプなんですかね。
はい。 いや、でも、全然フラれた直後はあの、1週間大学時代とかは休んでました。
あ。 <laughs>
<laughs>
あ、ちゃんとやっぱちゃんとそこは、やっぱ。 はい、へこへこんで <chuckles> ちょっと ああ、そうなんですね。いや、はいはいはいはい。
あ、めちゃめちゃへこみます。 はい、しっかりへこみます。 そうっす。なんで、ええ、へこむし、引きずりはしますけど。す
はいはいはい。
ま、あと恋愛経験がまそんなにたくさん多い付き合った経験がそこまで多くもなかったんで